जी, जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है कि जब छुट्टी का दिन होता है, तो मैं भी थोड़ा-सा आराम के साथ ही अ, उठना <chuckles> प्रेफ़र करती हूँ और उम, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई लाके दे दे बिस्तर पे ही तो बहुत ही अच्छा लगता है। <chuckles> तो आपकी कोई ऐसी आदत है क्या जो कि आपको बहुत खुशी देती है जो आप सुबह करना पसंद करते हैं? जैसे कि कई लोगों को क्या होता है कि एक अच्छा मान लीजिए ब्रेकफ़ास्ट मिल जाए तो बहुत खुशी मिलती है कई लोगों को, तो आपकी भी ऐसी कोई आदत है क्या?
हुँ, हुँ, हुँ। उ, हाँ। जी। जी जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। उ, हाँ। अ, हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।